Malheureusement, heu, tu il y a quand même une histoire de prix dans dans l'affaire, tu vois?
Oui, je suis d'accord, mais tu sais, il y a
Et c'est ça le plus gros frein.
Cible simple, heu, que que tu peux acheter et que tu peux préparer sans, heu, même si tu es pas un, heu, grand, grand cuisinier avec de simples ingrédients et faire quelque chose de bon avec, tu vois? Tu as pas besoin de tous ces additifs et tous ces arômes pour pour pour transformer un produit, heu, heu, brut en quelque chose de bon. En tout cas, c'est ce que je fais moi et j'ai pas j'ai pas beaucoup de moyens, tu vois?
Ouais. Alors tu me tu me fais penser à un de à de ouais, un 2e argument, le temps! Après i ouais, bah, oui, le temps, heu, après, c'est alors tu vois, moi, je cuisine un peu mais c'est vrai que, bon, bah, heu, heu, par exemple, tu vois, ma copine elle est végétarienne donc, heu, on achè on achè on achète des steaks végétariens.
Ah! Eh ben, moi aussi.
Hem, on as on achète, tu sais, de la viande, heu, végétarienne, heu, c'est pas moi qui la prépare, tu vois?
Eh bah, tu vois, moi pas du tout, tu vois? Moi, j'ai du mal à comprendre, je comprends, mais j'ai du mal à comprendre les végétariens q qui acce qui qui essayent de manger comme les carnivores.
Tu fais comment? Tu prends des pois? Ouais. Non, non, non, non, c'est pas ça, c'est juste que si
Bah si, si tu achètes des des steaks et de la viande?
Ouais, ah ma ah, je t'ai dit je t'ai dit des steaks mais en fait, heu, c'est c'est pas ça l'idée l'idée, heu, le le, mmh <tsk> je te dis «steak» pour pour que tu aies une image mais on sait très bien que ça ç ç
Oui, mais moi, l'image, ça ça me dégoûte, si tu veux. Moi, il me faut me dire: «galette végétale».
Ouais, non, non, non, mais je ouais non, mais l c'est pas tout à fait une galette végétale, mais on va l'appeler, heu, enfin, je sais pas comment je pourrais te dire, mais on va dire un substitut de protéine, heu, qui a une forme de c'est c'est pas une gale en vérité, c'est pas une galette végétale parce qu'une galette végétale tu as tu as d'autres trucs, tu vas avoir que des légumes. Là ça va être du d par exemple, de la protéine de soja, des choses comme ça, tu vois?
De galette. D'accord, d'accord.